ああ、じゃ、結構、どうすか？なんか自分的には、なんか、建てたい思いってのは、ほんなんか強さで言うと、無かったです？
はい。 あ、えっとね、それを言うと、あの、僕、子供の頃ずっと借家の人だったので、うちがそんなに、あの、じゃなくてですね、あの、で、なので、で、特に、あの、階段がついてるうちには住んでみたかったので、はい。
ああ、そうなんですね。はい。 はい。 はい、ああ。
なので、それで、まあまあまあ、ま、最後だしいいかって言って、うん、今、しもう、さい
まあ、うん、なるほどなるほど。終の棲家、買うのであれば、もう別にいいか、これでって感じですか？
はい。 ま、しょうがないかって、うん、まあ、ね、おさ押されたとこはあるんですけど、で、まあ、あ、その、資金をこう考えたりとか、ローンがこのぐらいになるとかってやって、ま、パチパチパチってやってって、ま、できないこともないだろうっていうんで、決めまし
は、なるほど。 はい。 <chuckles> はい。 あ、じゃ、結構、なんか、別になんか、場所のなんか、選択とかなんか、あの、なんか、い選んだ家の特徴的に、ま、自分のなんかやりたいことっていうか、なんか、ま、自分の奥さんの目的と合致してたって感じなんですか？
あ、そうですね。ではい。 あ、まあ、そうです。で、ただ、ここってあれです、土地を買って、で、そこの上に注文住宅を建てるので
うーん。
どんな家にするかってのは自由は、ん、あの、もちろん、自由です。ま、もちろんね、あの、お金的な限界はあるでしょうけど、なんでもできるわけじゃないから。でも、ま、だいたいこのぐらいの仕様のものだったら、このくらいって言われてたので、うん。
あ、自由なんだ。ああ。 ああ、確かに確かに。 ええ、あ、ええ、どういったところがね、あ、なんか奥さん的にはやりたかったんですか？家が家として。
そうだなあ、どうだったっけな、あの まずは、今、うちに、ん、持ってるものは、あの、収まることってゆうのがあったみたいであ、わかります？なんとなく。あの、食器から、うん、食器からなんかとかね、諸々
うーん。 あ、持ってるものが収まる。ああ、はいはいはい。収納をちゃんとした家が欲しいっていう
そうです、そうですね。はい。